คุมอาหาร ทำอาหารคลีนเพื่อสุขภาพด้วยอะไรด้วย ใช่ไหม คือจะไปด้วยกัน เขาบอกว่าการกินเนี่ยสำคัญกว่าการออกกำลังกายอีก
ใช่ครับ เพราะว่าต้องคุมน้ำตาล โอ้ ใช่ ใช่เลยครับ ตอนนี้เนี่ย ก็คือคุมน้ำตาลเป็นหลักเลย แล้วก็ อ่า ต้องยอมรับว่า ร้านอาหารข้างนอกเนี่ย ถ้าเขาไม่ใส่ผงชูรส เขาก็ต้องใส่น้ำตาล ใช่ไหมครับ? แล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเท่าไร อ่า เวลาเราไปกินอย่างงี้ครับ เรื่องข้าว อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็น มันก็เป็นแป้ง เป็นน้ำตาลหมด อะไรงี้ครับ ก็เลยคุมค่อนข้างยาก ครับ
อะฮะ ใช่ครับ ครับผม ใช่ครับ ก็คิดว่า เนาะ เราก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไอ้ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ก็กระทบต่อเวลาว่างของแต่ละคนที่มีนะ ผมอาจจะมีชีวิตที่เรียบ ๆ ง่าย ๆ ครับ เราก็พอใจกับการอ่านหนังสือเป็นหลักในบ้าน ในเวลาว่างปกติ ใช่ไหม แต่เราก็เริ่มมอง ออปชัน อื่น ๆ แล้วล่ะ เราใช้ชีวิตมาเยอะแล้ว อะไรมาเยอะแล้ว ใช่ไหม
ครับ อ้อ ใช่ครับ ครับ อืม ครับผม ใช่ครับ อ้อ ดี ๆ ครับ เออ ใช่ครับผม ก็จริง ๆ แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเวลาว่างของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันด้วย ใช่ไหมครับผม บางคนมีภาระหน้าที่ อะไรอย่างเงี้ยครับผม อ่า บางคนก็อาจจะต้นทนดีกว่า เวลาว่างเยอะ อย่างงี้ครับผม สม สำหรับผมเนี่ย เวลาว่างก็เรียกได้ว่า อ่า อาจจะเยอะครับผมกว่าคนปกติทั่วไป แต่ว่าคือ ผมว่างแบบว่าไม่สามารถบอกช่วงเวลาได้ หรือว่าไม่ได้มีช่วงเวลาที่แน่นอน ที่เลย ที่ ที่แบบว่าเราจะว่าง เพราะว่าอย่างที่ผมเนี่ยประกอบ ก็คืออาชีพอิสระ เราไม่ต้องไปทำงานเป็นแบบว่าเป็นเวลา ใช่ไหมครับผม ทีนี้เนี่ยพอไม่ทำงานเป็นเวลาปุ๊บเนี่ย เวลาว่างมันก็จะเยอะขึ้นกว่าคนที่เขาตอกบัตรทำงาน แต่ว่า อ่า ข้อเสียที่เราไม่สามารถเลือกได้ ก็คือเวลาว่างที่เรามีเนี่ย กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ฟิกซ์แน่นอนว่าจะต้องเป็นช่วง อ่า ช่วงนี้เท่านั้น อะไรแบบนี้ครับผม อา ใช่ครับ อืม ครับผม
ใช่ครับ ใช่ ครับผม ครับ ผม อา ครับ อา ใช่ ๆ อา ใช่ เหมือนกันเลยครับ ใช่ ครับผม ใช่ เหมือนกันครับ ครับ อะฮะ อา ๆ ๆ ก็เหมือนกันครับผม ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่ได้ทำงานปกติครับ เวลาว่างเราก็จะค่อนข้างเยอะ
ครับ ใช่ครับ
ใช่ไหม เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ย เหมาะกับคนที่ คอนโทรล เวลาว่างตัวเองได้ เพราะมันหยิบขึ้นมาได้เลย ทุ่ม สองทุ่ม บ่ายโมง สิบโมงเช้า ใช่ไหมครับ?
อืม โอ้ ใช่ ใช่ครับ โอ้โฮ ถูกต้องเลย อันนี้เห็นด้วยเลย อา ครับผม ใช่เลยครับ โอ้โฮ ก็วัน
เพราะฉะนั้นสไตล์แต่ละคนมันก็จะสะท้อนนะ เวลาว่างของแต่ละคนเนี่ยว่า เราเลือกใช้ไปทำอะไรใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ อ่า ยังไงวันนี้ก็ ดีมาก ๆ เลยได้มาคุยกันเรื่องการบริหารเวลาเหมือนกันเนาะ ใช่ไหมครับ? ที่เราได้คุยกัน เออ ได้ครับ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ
ครับผม ใช่เลย เช่นเดียวกันครับ ครับผม สวัสดีครับ

ผมถ่ายรูป
โอ้ ดี ๆ ๆ ดีเลยนะครับ
มันไปคู่กับการเที่ยวได้ไงครับ การเดินการอะไร ใช่ไหม ไปเที่ยวชุมชนในหมู่บ้าน เที่ยวต่างจังหวัด เที่ยวอะไรเนี่ย เราพกกล้องไปแล้ว กล้องเดี๋ยวนี้มันก็เล็กลงแฮะ เราไม่ใช่มืออาชีพอยู่แล้วนี่ ใช่ไหมครับ กล้องตัวเล็ก ๆ แม้แต่กล้องมือถือ มันก็ใช้ได้ มีคุณภาพ ดีแล้ว ใช่ไหม อืม ถ้าเราจริงจังกับเรื่องนี้บ้าง อะไรเนี่ย มันก็ เออ ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะครับ เพราะเด็ก ๆ เนี่ย ผมเคยถ่ายรูปตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มนะ ก็ขัดถ่าย แต่เราก็ ฟ เว้นไปไกลไงครับ เว้นที่ไปนานอยู่แล้ว ก็เคยคิดว่า เออ ถ้าเราได้กลับมาถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่กล้องถ่ายรูปมันเล็กลง ไม่ต้องแบกจนเหนื่อย อย่างที่เราบอกร่างกาย เราก็เริ่มไม่ไหวแล้ว ใช่ไหมครับ
โอ้ ใช่ ถูกต้องเลย ถูกต้องเลยครับ อืม ครับผม ใช่ครับ ครับผม อา ใช่ ๆ ครับ ถูกต้อง ถูกต้องเลยครับ โอ้ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับผม ครับ
มันก็โอเค ก็ ก็เป็นการดีอย่างหนึ่ง
อืม โอ้ ใช่ ใช่เลยครับ เพราะว่าพอเรามีงานอดิเรกจากการถ่ายรูปแล้วเนี่ย เราก็เริ่มจะอยากจะทั่ง ถ้าเราชอบถ่ายวิว เราก็อยากจะไปหาสถานที่ที่มันสวย ๆ ถ่าย ใช่ไหมครับ หรือถ้าเราชอบถ่ายวิถีชีวิตของผู้คน อา อย่างน้อย ๆ เราก็ต้องออกไปใน อ่า สังคม หรือว่าในชุมชนแหล่งนั้น ๆ น่ะนะครับผม ถูกต้องไหมครับ อย่างน้อย ๆ เนี่ย เราก็จะได้เปลี่ยนจากการ อ่า อ่านหนังสืออยู่บ้าน อ่านหนังสืออยู่ใน ในที่ของตัวเองเนี่ย ก็อาจจะ การ ล การ อ่า ออกเข้าไปในสังคมบ้าง
ครับผม ครับผม ครับผม ครับผม ใช่ครับ ใช่ครับ